Nostalji neden bu kadar insanı cezbediyor? Ne diyorsun?
Imm. Ya, işte, yaş biraz kemale erince insan
He, hemen yaşa geldik. Peki.
İnsan geçmişin, eee, geçmişle bağlarını, eee, koparmak bir yana, eee, daha çok sanki geçmişe bağlanıyor. Eee, en azından benim için öyle oldu.
Hıı. A, çok derin bir açıklama yaptın. Aslında hakikaten öyle bak, beni de düşündürttün şimdi.
<chuckles> Ya, ya.
Peki, burada, eee, s nostalji dediğimizde senin aklına, böyle, neler geliyor? Hani, ilk gözünde canlanan, ııı, nesneler bile diyebilirim ya da şarkılar.
Hı hı. Emm bir kere, hani, emm, ı nostaljiyi bugüne getiren, ııı, Altın Gün diye bir grup var ve ben onları çok seviyorum. Bir de canlı izleme imkânım oldu sahnede. Evet, Lyon'a geldiler.
Hımm. Evet. Hı hı. Ah, harika. Hıı.
Eee, ve Lyon'da Sting'in de daha önce sahne aldığı, eee, bir tarihî, emm, antik tiyatroda. Evet, konsere çıktılar, tıka basa doluydu.
Off, çok güzelmiş be! Peki. Hımm. Tahmin edebiliyorum.
Evet, Türk oranı kaçtı dersen
Kaçtı?
%5'i geçmezdi.
E şaşırmadım. Peki, olabilir.
%95 yabancı ve bayıldılar, bayıldılar! Akıllarını kaybettiler. Yani, eee, herkes göbek attı ya, ah, bütün Fransızlar ş
Hıı. Evet. Yani. İşte, düşünsene, sözleri anlamamalarına rağmen oluyor bu yani.
Evet, e, ama bir de bizim bütün şarkıları biliyoruz ya. A! Ne kadar havalıydık orada biliyor musun? <chuckles>
Evet. Hıı. Eee, ta tahmin edebiliyorum. Hakikaten Altın Gün'ü şimdi sen söyleyince, eee, nostaljik şarkıları farklı versiyonlara uyarladı.
Evet. Aynen, aynen.
Ve, yani, hakikaten belli şarkıları, ııı, var ki, işte, Burçak Tarlası'nı hatırlıyorum.
Burçak Tarlası var, şey, ımm, daha çok Selda Bağcan şarkıları, Neşet Ertaş Türküleri, eee, Barış Manço'dan falan da çok ilham aldıkları bir şeyleri var, eee, listeleri var. Emm, yani, eee, böyle, psychodelic, eee, hani, rock, halk müziği, funk, elektronik, saz. <chuckles>
Hıı. Evet. Evet. Hakikaten iyi yani. Hı hı. Hepsi var. Evet. Çok da güzel bir karışım ortaya koyuyorlar.
Çok! Çok, çok, çok başarılılar.
Peki, aaa, burada nostalji dediğimizde <clears throat> aklına Pardon. Şarkılardan başka neler geliyor?
Hı hı. Hıı. Nostalji deyince Yani, tabii, eee, hani, ııı, müzikte de, modada da, sinemada da, ııı, de de hepsinde de nostalji var. Emm, ya, böyle, aslında sanki bugünle geçmiş arasında bir duygusal köprü gibi nostalji.
Değil mi? Hepsinde aslında. Hımm. Evet. Bir yerde hakikaten de
Eee, çok da kıymetli. Diziler galiba
Hımm.
benim için çok önemli.
Hangi diziler mesela? Seksenler?
Eee, bu iz Onu hiç izlemedim, biliyor musun? Evet, hiç izlemedim onu. Eee, galiba bizim en yoğun olduğumuz zamana denk geldi onun yayınlanması. Hani, iii, Türkiye'de i i yeni bebek olmuş, iş, bilmem ne ya da ne bileyim, belki çocuğun okuluna denk geldi. Eee, çünkü bir dönemimi, eee, t tam tahayyül ede edemiyorum, hiçbir şey izleyememişim.
Öyle mi? Hımm. Olabilir. Hımm, olabilir. Eh. Oluyor öyle. Peki, izleyip de, böyle, hatırladığın nostalji diziler var mı?
Onu bi onu biliyorum. Eee, Şaşıfelek Çıkmazı var.
Şaşıfelek Çıkmazı.
Eee Evet, Şaşıfelek Çıkmazı. Eee, dok doksan altıda falan herhâlde yayınlanmaya başladı. Eee, şöyle bir tatlılık var. Mahinur Ergun ve Çağan Irmak. Eee
Peki. Ha. O! "Çağan Irmak" deyince zaten Hı.
Evet. İlk ilk şeyi ilk dizi deneyimi Çağan Irmak'ın. Şaşıfelek Çıkmazı. Eee, kim oynuyordu? Fikret Kuşkan oynuyordu. Fikret Kuşkan'ın en yakışıklı olduğu zaman. Eee, tam bir serseri Evet, çok yakışıklı ve tam bir serseri. Eee, Cem Davran falan var, çok genç orada. Eee, böyle böyle, bir mahalle hayatı, eee, sıcacık bir mahalle hayatı, çok komik. Eee, kadınların, eee, gönüllerince kahkaha attığı
Hımm. Hımm. Hımm. Oyuncular da iyi. Eve Hı. Evet. Hıı. Evet. Hımm.
eğlendiği
Harika geliyor kulağa. Çok enerjik, eee, olmuş, yani.
Evet ve dimdik omuzları, eee, yaşadıkları, eee, güzel Türkiye'nin olduğu zamanları anlatıyor.
Evet. Yani, o zaman aslında şimdi merak ettim. Eee, aynı enerjiye geri dönmek için, o nostaljiyi tekrar hissetmek için şu an, bugün mesela oturup belki Youtube gibi platformlardan tekrar Şaşıfelek Çıkmazı dizisini izler misin?
Hı hı. Tabii. Ben hep izliyorum biliyor musun? İzliyorum ben ben benim için şöyle bir yeri var. Ş sanki benim bir düğmem var, eee, böyle, bazen depresyona girecek gibi olduğumda o düğme geriliyor. <giggles> Ben hemen, eee, baktım ki, eee, böyle, be bir şeyler gidecek bende ufak ufak, eee, bir şeyim bozuluyor, dengem bozuluyor. Hemen Şaşıfelek Çıkmazı'nı açarım.
Ha, hâlâ izliyorsun şu anda da. Peki, harika ya. Hımm. Hıı. Ay, tamam. O kurtarıcı olmuş.
Düğmem Tabii, tabii düğmem yerine oturur ve, eee, benim için birkaç bölüm üst üste dozumu alırım, iyileşirim ve hayatıma devam ederim. Bu kadar etkili.
Harika. Evet. İşte, olu olum Evet. Ya olumlu ve mizah anlayışı yüksek diziler gerçekten çok etki edebiliyor ruh hâline. Bir de, yani, nostalji oldu mu seni düşünebiliyorum, yani, iyice o anları o dönemlere geri gittiğini.
Evet. Bir de ne kadar ilginç değil mi şimdi? Ben o diziyi kaç kere izledim? Eee, ne olacağını biliyorum. <chuckles> Sonunu biliyorum. <chuckles> Iıı, başını biliyorum. Ortasını biliyorum. Bazen replikleri hatırlıyorum. Iıı, ama yine de izliyorum. Iıı, galiba Avrupa Yakası'nın da böyle bir tarafı var.
O olsun. Hı hı. Evet. Evet. Hımm. Gülse Birsel'in, evet. Bu da yine mizah anlayışı, yine çok yüksek. Bir de oyuncuları da seviyorsun anladığım kadarıyla. Oyuncular da enerji veriyor.
Evet, vo Kesinlikle, ay, e evet. Evet. Iıı, yani, gerçekten i Yalan Dünya da öyle, eee, yine şahane oyuncuların olduğu, eee, ga yani ve bence biz eski a Türkiye'yi özlüyoruz, toplu olarak hepimiz. Mesela son dönemde sosyal medyada şeyi sürekli görüyorum şimdi, Bizimkiler'i izlemeye başlamış insanlar tekrardan.
Hımm. Hımm. Evet. Aynen öyle. Evet. İşte, başlarlar. <chuckles> <chuckles> çok ilginç. Yani, şu an aslında, ııı, hani, günümüzde birçok dizi yayındayken hakikaten bak farkında mısın? İnsanlar hakikaten nostaljiye dönüyor, yani.
Evet. <giggles> Çok çok komik. Tabii. Evet. Eee, şimdi bu arada bak, bu bugünki dizileri de izliyorum. Çok sevdiğim yapımlar var. Eee, özellikle mesela bu son Kızıl Goncalar çok iyiydi mesela.
Hıı. Tamam, harika.
Eee, çünkü ben uslanmaz bir Özcan Deniz hayranıyım. <laughs> Bayılıyorum kendisine. O yeri aynen öyle. Eee, Kral Kaybederse'yi çok beğeniyorum.
Hııı. <chuckles> Tam yerini bulmuşsun o zaman. Evet. Hımm. Tamam.
Eee, şu an izlediğim, eee, ama geçmişe dönüp baktığımda, eee, hiçbir dizi izlediğimiz bizim ne böyle vaktimizi alıyordu, eee, ne de bizim aklımızı bu kadar meşgul edip canımızı sıkmıyordu.
Hı hı. A! Arada öyle bir fark var. Ya bak, hakikaten de öyle. Mesela, hani, bir Seksenler dizisine baktığımda şimdi senin izlediğin dizilerden örnek veremeyeceğim ama ben de şunu görmüştüm. <smacks lips> Hani, böyle, o bütün ailenin, o sıcacık ailenin sobanın başında toplanması, hani, bu kadar, işte, negatif olaylar yaşanmasına rağmen yine de birbirlerine kenetlenmesi, hani, hep bir işin sonunda pozitiflik var aslında.
Evet. Evet. Ne güzel. Evet, öyleydi de zaten o yıllarda.
Değil mi? Aynen ve o, işte, izleyiciye enerji veriyor bence de. Eee, ama evet.
Evet, evet. Şimdi öyle değil. Eee, şi şimdi hem vaktimizi alıyorlar Bak, bu arada yapımlar kötü demiyorum, çok iyi yapımlar, evet, çok kaliteli, dünyaya açıldık, hani, çok güzel, eee, bu bunu başka birçok şey için de söyleyebilirim. Eee, o zamanki, b bu kadar travmatik ve acınaklı değildi ya hiçbir şey o zamanlar.
Değil, evet. Yok, değil. Değişti sadece hakikaten. Hı hı. Evet. Dünya da değişti as
Dünya da değildi, doğru söylüyorsun.
Dünya da değişti. Biraz diziler, filmler de güncel olaylara ister istemez uyum sağlıyor büyük bir ihtimalle. Ben başka şeyleri de merak ediyorum ama şimdi. Eee, böyle, mesela eskiden bu dizileri ailenle birlikte o, işte, oturma odasında oturup mu izlerdin? Ortam, atmosfer nasıldı? Neler yerdiniz, içerdiniz?
Evet. Heh, lütfen. Aynen. Ay, evet, tabii. Tabii, eee, televizyon çok hayatımızın içindeydi bizim. Bak, şimdi sen öyle sorunca, eee, mutfakta da vardı televizyon.
Hıh. Pe yemek yaparken tabii yemekleri yapmak da zahmetli orada.
E Evet. Ay! Şu an gözümün önüne ne geldi biliyor musun? Bunu bunu paylaşmak istiyorum seninle. Eee, babam, ııı, mutfağa ilk televizyon alıp kurduğu gün
Heh, lütfen. Hıh.
eee, gene mutfakta, böyle, kış günü, eee, ben okuldan gelmişim, böyle, bir hareket var mutfakta annem yemek yapıyor, televizyonu babam kurmuş. "A! Ne güzel." falan. Eee, ne başladı o gün biliyor musun? Emm, Hayat Ağacı.
Evet. Ne? A! İsmini duymuştum. Hımm.
Bir dizi vardı. Çok eski yabancı bir dizi. Eee, onun ilk günüydü, yayın günüydü. Hani, böyle, he Evet, ve benim de aklımda. Her gün yayınlanıyor ya, ııı, onlar, gerçi her gün yayınlanırdı, böyle, yarım saat, 40 dakikalık mı, 50 dakikalık dizilerdi. Eee, onları takip ederdik tabii o zamanlar. Eee, hani, eb e evde he hep, ımm, izlenmelik, eee, bir şeyler vardı. Salonda vardı, ona babam hep orada oturur salonda izlerdi genelde, eee, bizden farklı şeyler izlediği için ama, böyle, Bizimkiler gibi, eee, Hanımın Çiftliği vardı mesela, eee, beraber izlerdik hepimiz. Babam, annem, ben.
Hıı. O! Tam denk gelmiş size de. Hıı. Evet. Hıı. Hımm. Evet. Aslında izlediğiniz ortak diziler de vardı. Bu genelde peki, hani, yemek hazırlanırken olurdu, bir de akşam yemeğinden sonraki çay faslında da çekirdek ve çay yapar mıydınız?
Akş Tabii. Aynen. Tabii, tabii, tabii, bir de şey vardı, işte, Bir Başka Gece vardı, eee, böyle, şey, ı şarkı, türkü, hani, böyle, program, eee, onları da onları da hep birlikte izlerdik. Eee, ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Eee, neydi programın adı? Rock Station.
Hımm. Evet. Hıı. Hıı. I müziklerin
TRT'de Rock Station diye bir program vardı. Eee, bize, eee, Ankaralı metal gruplarını bile dinletirdi.
Hımm. Ya, bayağı da genişmiş. Evet.
Onlara bir Tabii, onlara bir sahne verirdi biz bayağı, ııı, böyle, böğür böğür, eee, müzikleri dinlerdik rock. Ben onu mesela salonda izlerdim, dı galiba ona annem tahammül edemiyordu.
Hımm. <chuckles>
Ki şu an bak, sana anlatırken fark ettim, eee, şeyi hatırlıyorum salonda büyük ekranda, eee, izlemeyi çok severdim onu yalnız başıma. Eee, evet.
E! Gayet iyi. Evet. Peki, şimdi sence şu anda bazen, işte, böyle, nostaljik dizileri izlemenin bir sebebi de çocukluğuna duyduğun, o günlere duyduğun özlem olabilir mi?
Hı hı. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Eee, mut mutlu, ha, şimdi mutsuz olduğum için değil, eee, ama, hani, ülkenin bir dönem dertlerinin çok daha başka olduğu, eee, daha mutlu insanların olduğu hatta insanların mutlu olduğu
Değil mi? İnsan arıyor hakikaten. Hı hı. Hı hı. Evet.
bir yer olduğu zamanı gerçekten çok özlüyorum. Eee, yani, ha hasretle de bekliyorum o günler tekrar gelsin diye.
Hı hı. Evet, belki de gelir hiç belli olmaz. Yani, şu anda bile günümüzde aslında, eee, hâlâ nostalji yayınlara yönelenler var. Aaa, dolayısıyla, eee, belki daha çok öyle yayınlar da çıkabilir. Peki, burada sence, eee, bunun olumsuz tarafları da var mı? Yani, ben bana çok bunu hissediyormuşsun gibi gelmedi ama yine de merak ettim. Hani, bu kadar nostaljiye bağlı olmanın
Hiç belli olmaz. Evet. Hı hı. Hı hı. Umarım. Hı hı. Tabii. Eee, şöyle, nostaljiye bağlılık kısmı, eee, benim kendime ayırdığım zaman içerisinde, eee, genelde, emm, izlediğim ya da yaptığım şeyler oluyor. Eee, onun dışında 20 yaşında bir oğlum var ve mecburen <chuckles> yeni dünyada, eee, yeni diziler, yeni müzikler, yeni filmler, eee, hepsini izliyoruz. Ya, mesela dün Fantastic Four'u izledik, bugün Batman'in sonuncusunu izledik. Eee, tabii. Mecburuz yani o o bir taraftan da gerçek dünya ve, eee, yeni dünyanın bize getirdiği her şeye de kucak açıyoruz.
Hıh. Tabii. Hıı. <chuckles> Çok tatlı. Evet. Evet, yani, bir yerde onun gelişimi için de önemli çünkü aslında yeni dünya. Dolayısıyla paylaşımlar, eee Aynen, mecburen oluyor ve de tatlı oluyor. Ailecek hep beraber, hani, o diziyi izlemenin keyfi de başkadır büyük bir ihtimalle.
Tabii, kesinlikle. Mecburen. <chuckles> Tabii, tab Seve seve. Aynen, aynen. <chuckles>
Bu arada, eee, çok keyifli bir sohbet oldu. Yani, beni de, eee, eskilere götürdün. Hani, o kadar güzel betimledin, anlattın ki hakikaten.
Değil mi? Çok teşekkür ederim, benim için de çok güzel bir sohbet oldu. Emm, iyi de hissettirdi, hâlâ yüzüm gülüyor. Çok teşekkürler.
Değil mi? Şöyle bir geçmişe gittik. <chuckles>
Evet, evet, evet, görüşürüz. Baybay.
Görüşmek üzere. Baybay.